Ты знаешь, у меня такая проблема, у меня часто появляется ощущение давления и некомфорта на тусовках. Э, дело в том, что я интроверт, и ты знаешь, м, наверное, меня выматывает находиться, м, в таких местах, где много людей. То есть, а, ну, с одной стороны, мне нравится встречаться со своими друзьями, э, встречаться с новыми людьми, общаться, но я понимаю, что вот моя батарейка, она очень быстро заканчивается, и часто вот доходит до таких моментов, эм, что мне не совсем комфортно. Вот. Хотелось бы обсудить с тобой эту тему, разобрать и, возможно, получить какие-то советы.
Слушай, на самом деле я прекрасно тебя понимаю. Это, знаешь, такая знакомая ситуация многим, интровертам, хотя вроде бы и общения хочется, да. Но вот энергетически очень затратно это всё выходит. Вот. А, знаешь, на самом деле это вообще не признак, да, что с тобой что-то вот не так, да. Ну, просто вот у тебя, может быть, энергия, да, лучше вот берётся, восстанавливается от тишины, там, от своих ресурсов, да, м, а не от постоянных каких-то взаимодействий. Вот, поэтому вот вроде бы любовь, да, к новым людям, встречам, всё классно, но вот батарейка садится быстро. Ну, такой обычный баланс, да, для интроверта на самом-то деле. Вот скажи, м, когда ты ходишь вот на такие мероприятия, вообще вообще насколько часто, да, они случаются? И вот когда туда приходишь, эм, что больше, да, вот дискомфорт доставляет? Это какая-то конкретная компания или какое-то конкретное место?
Да. Точно. Ой, ты знаешь, по-разному бывает. Ам, ну начнем с того, что, м, несмотря на то, что я интроверт, мне всё-таки нравится, а, встречаться с людьми, и мне нужен социальный контакт. То есть, я я не избегаю людей, и для меня очень важно встречаться с с моими друзьями. Так что я бы сказала, что, а, я выхожу регулярно, то есть я выбираюсь регулярно из дома. А, я, м, очень люблю музыку, я- музыкант. И вот, ты знаешь, мы пытаемся вот как-то, особенно вот с моим близким другом, иногда бывает там и компания, но чаще с ним вдвоем, а, там, раз в неделю или раз в несколько недель выходить на концерты. И, ну, там уже собирается компания, вот. Э, ну это, знаешь, это такое, лайт лайтовая форма, можно сказать. <chuckles> Ам, я знаю, что я могу там провести 2-3 часа и потом, э, легко, э, домой вернуться.
Да. Мгм.
Вот. А есть еще моменты, когда, а, всё-таки бывают такие, знаешь, вечеринки долгие, длинные <chuckles> на всю ночь. И в такие моменты мне немножко сложнее. И вот, чтобы ответить на твой вопрос про дискомфорт, да, что мне именно не нравится. Ну, там несколько моментов, я бы сказала, но, наверное, 1 из них- это- мне не очень нравится, когда люди напиваются.
Понимаю. Слушай, да, хм, хм, бывает такое, когда и особенно ещё сам, да, а, твой там либо вообще не употребляешь алкоголь, либо вот, э, э, твой ли ты гораздо меньше, чем вот у других людей. Понимаю, как бы вы там совсем на разной волне. Такой есть риск оказаться и некомфортно ся почувствовать. Вот. Но, ты знаешь, на самом деле, м, ты вот рассказала про те вот концерты, на которые ты ходишь. То, что вот они не долгие, да, вроде как- ну ничего страшного. Ну да, даже, знаешь, на самом деле, если что-то затягивается, ам, ну, можно, знаешь, так рассудить, что, а, иногда я вот могу позволить себе уйти как-то пораньше, да. Ну, как-то заранее с собой договориться, что я вот там 1,5-2 часа, например, побуду. Ну, в зависимости от мероприятия, а потом вот я ухожу. Ну, чтобы вот, эм, как-то тревогу немножко снять, что вот я вдруг не выдержу. Ну, попытаться, да, самой с себе сказать: "1,5-2 часа- ухожу". Ну, или там до наступления какого-то там с критического состояния, да.
Н-да. Да. Дат ну Точно. Да. Ты знаешь, да.
Если вдруг ты пать Да-да, да.
У меня был такой случай. М, <tsk> это было, по-моему, не в прошлом году, а 2 года назад. А, я пошла меня пригласили на <chuckles> своеобразную вечеринку на Новый год. М, там читали поэзию. <chuckles> Это была такая Да, именно, э, встреча поэтов, так сказать. И, ну мне поэзия нравится, конечно. <chuckles> Но, м, несколько часов подряд слушать поэзию- не знаю, меня это очень сильно вымотало. И, ты знаешь, вот мы там собрались
Скарь
наверно, к 9 часам. И уже когда было 12, э, ш э, всё, я поняла, что я больше не могу там находиться, и мы буквально там, э, выпили шампанского и, там, в 12:15 я просто уехала.
Ну да, главное- это нормально, знаешь, абсолютно. Э, может быть, знаешь, иногда думаешь: "А что-то, как на меня посмотрят другие, да, что я вот раньше ушла?" Ну, м, конечно, да, тут важно в такие моменты себе напоминать, что, ну, а, ты так вот сохраняешь, да, свою энергию. А, ну, на самом деле, многие люди, знаешь, они со сосредоточены вот на самих, а, себе, да, на своем там веселье, на своем досуге. И, м, часто бывает такое, думаешь: "Ну все глаза на меня". Но на самом деле это и и не так, да, потому что люди как-то сами собой увлечены. Ам, знаешь, когда вот такая тусовка к се длительная какая-то идет, можно еще попробовать такую себе найти базу, да, на вот этой тусовке, такой вот уголок, да. Ну, может быть, где хотя бы временно можно так вот немного отключиться. Может быть, это кухня, да, если это в квартире идет дело там. Может, это балкон, м, может, какой-то там тихий столик, уголок. Ну, где можно хотя бы дух, да, перевести временно вот от шума, от людей, а, может вообще выйти, да, например, если эта квартира, там куда-то на улицу постоять. Ам, как считаешь, может, да, такое помочь вообще?
Точно, да. Да. Понимаю. Да. Точно. Да-да-да, ты знаешь, мне мне очень нравится твой совет. Э, я понимаю, что на самом деле я интуитивно иногда вот это делаю, а, я как будто немножко прячусь иногда, там в туалете или там на балконе где-то, там, вышла на улицу, чтобы немножко передохнуть. Э, но, э, знаешь, подходить к этому осознанно, наверно, было бы еще лучше, то есть понимать что, э, у меня есть какой-то период, в ко в который я могу общаться, эм, и мне хорошо, но потом я устаю и, действительно, э, лучше выбираться куда-то, да, м, и немножко, м, отдохнуть.
Ага. Мгм. Ты знаешь, еще многим помогает, э, ну э, бывает сложно, когда много людей. Как-то стараешься с 1, со 2, с 3, да. То есть, ну тоже так се дать понять, что, ну, не обязательно, да, быть в центре внимания, да, условно, со всеми вообще общаться тоже не обязательно. Можно выбрать там 1-2 человека, может, кто-то ближе будет на к тебе по темпераменту, да, по складу характера, там какой-то поспокойнее, там, э, менее пьющий тоже. И как-то вот на на нём, да, сконцентрироваться, например, как вариант.
Да. Да, слушай, да, тоже хороший совет, а, беру себе на заметку. Ты знаешь, опять же, вот мне кажется, что интуитивно так оно и происходит. И, э, ну ну как бы И я я бы сказала, что я пытаюсь немножко даже бороться с этим моментом, то есть я, м, м, я как-то пытаюсь себя убедить, знаешь, общаться с другими людьми. Но не обязательно быть в центре внимания, а всё-таки быть немножко более общительной. Но я понимаю, что часто вот именно так и происходит на вечеринках. Я найду там какого-то второго интроверта, и мы вместе будем сидеть.
Ага, ну, на самом деле здорово, почем почем почему нет, да? То есть, ну, все же люди, да, как бы они разные, да. Кто-то вот подзаряжается, знаешь, так вот побывает, такой большой компании, у него, ой, много энергии, там всё классно, да, готов вершить, а тебе нужно потом ещё и восстанавливаться, получается. Ну вот. Ну кстати, вот это вот время, да, тоже неплохо было бы запланировать, э, после вот такой тусовки на восстановление. Может быть, здесь возможность прогуляться до дому, да, а, м, дойти до уже пешочком, да, например. Может быть, там, ну, в книжку, да, почитать, чтобы, ну, как-то плавненько так, э, вернуться, да. Ну и напоминать себе, что вот, ну, я вот, ну так вот мне комфортней, да, я вот о себе забочусь таким образом, это не слабость, а вот ну так вот я устроена, мне нужно восстановиться.
Да. Точно. Да. Да, слушай, мне нравится то, что ты предлагаешь. Действительно, э, хорошая, м, подача, хороший взгляд на вещи, то есть просто понимать, что, а, мы все разные и ну, действительно, как бы экстраверты- они питаются, э, энергией, а, наполняются, а интроверты, наоборот, они теряют энергию. И то, что ты предлагаешь, да, там делать какие-то, м, даже не знаю, как сказать правильно, восстановительные сессии после тусовок, мне кажется, эт очень важно и мне поможет. И нужно, да, нужно н задуматься над таким, то есть, наверно, даже запланировать такой момент, да, то есть если я знаю, что будет вечеринка, то так рассчитать время, чтоб потом у меня было время на, а, то, чтоб я отошла перед сном, потому что часто я не могу заснуть сразу после такой вечеринки.
Ага. Мгм, понимаю тя прекрасно, тут как будто нужен, э, такой промежуточный этап, ещё буфер, что ли, вот от полного вот, э, общения, да, может быть, музыки там громкой, да, хотя ты и любишь музыку, и там и много общения людей, там выпивка, веселье, там ещё может быть и, а, там язык, да, вроде, э, как бы, может быть, даже не до конца твой, это тоже такая нап напряжение, да, идёт на мозг, приходится там думать порой там как-то усиленнее, да, вот. Много факторов, на самом деле, может таких быть. И да, классная идея- как-то, да, запланировать себе немного отдыха. Ну и в принципе, знаешь, если вот чувствуешь бывает такое, что думаешь, классное мероприятие, надо пойти, там всё. Но внутри такое ощущение, что, ну, что-то я потяну вообще его сегодня или нет? М, может быть, иногда позволять себе, м, а, в принципе пропускать, да, что-то. Ну, когда уже, ну вот может быть только вот, э, ещё такое щас, знаешь, период, много там мероприятий, тусовок, наверно, праздников, да. А если на всё на всё пойти, то, может быть, и в как-то и сил-то не хватит, да. Может быть, это сортировать, э, что вот точно надо прям посетить и хочется, а что там, может быть, второстепенное можно и пропустить. Ну, так вот тоже в эту сторону подумать.
Точно. Да. Да. Понимаю. Точно, да. Да, слушай, мне очень нравится этот совет, тоже классный совет. Э, действительно, сейчас такой период, много праздников, и ты знаешь, мои друзья, они экстраверты на самом деле, <chuckles> и все организуют тусовки, и ты права, наверное, вот не буду на всё соглашаться и, даже если буду соглашаться, как-то вот оставлять себе время еще, чтоб отдохнуть.
Ну да, <chuckles> на самом деле, да.
Да. Спасибо тебе большое, что ты, м, э, раскрыл эту тему со мной, дал такие классные советы, они мне очень помогут в будущем. Спасибо тебе большое!
Потому что на самом деле была рада с тобой вместе рассмотреть варианты и тоже надеюсь, что что-то из этого, что ты пользовалась уже так интуитивно, да, теперь более осознанно в твою рутину внедрится и те будет только комфортнее. Если что, обращайся еще обязательно!